Какая книга помогает тебе убежать от повседневности?
Книга, которая помогает убежать из повседневности? М. Я не бегаю от повседневности, но был период, когда я активно бегал. Вот. И тогда мне очень помог цикл Сапковского про "Ведьмака".
Ага. Так. Расскажи подробнее. Ага, окей. Он помогал тебе как-то спрятаться в этом, или вот она тебя так вовлекла, и ты в этот мир как будто вошёл и был а актёром этого мира?
Да? Я вообще люблю фантастику. Вот 2, тока, э, наверно, без актёра. То есть я как бы себя в эти условия не помещал, я только был как бы наблюдателем.
Ага. Ха. Так, сторонний наблюдатель этого мира, да? Прямо там, м. Так, расскажи тогда.
Мгм. Мгм. Да. Прекрасная история. Я, наверно, где-то на несколько дней отвлёкся от всего меня окружающего. Я ходил, значит, в парк, да, и там просто читал книги этой, прям подряд читал весь цикл. Сколько их там? двадцать пять, что ли.
Хм. Даже так? Ага! Ничего себе! То есть тебя так сильно поглотило, что даже э, на уединялся где-то ф с природой в парке, в этом спокойствии, чтобы вот полностью объединиться с книжным этим вот миром, да? Хм.
Ну, ты понимаешь, ты вот этот проговариваешь достаточно подробно. Я, конечно, тогда так не рефлексировал, я просто как бы чувствовал потребность, что надо вот куда-то пойти. В основном это было связано с тем, что мне надоедало как бы в 4 стенах читать и хотелось, э, просто сделать перерыв, поэтому я перерыв делал на то, чтоб дойти до лавочки, и потом продолжал читать, ну, до вечера. Вот. Затем возвращался.
Мгм. Так. Мгм. Хм. Так. Мгм, интересно. Ага. А скажи, а почему вот именно вот эта селенная тебя вот поглотила? Именно Сапковского "Ведьмак"? Что в ней было такого, что тебя вот воодушевило? И ты понял, что: "Вот я хочу это дочитать, это вот моё".
Мгм. Давай начнем сначала. То есть, э, а, я давно слышал о "Ведьмаке". Я видел про игры, которые выходят по этой вселенной. Меня это всё очень, как бы, интриговало. Но руки у самого не доходили, чтобы прочитать, вот. И, как бы, однажды однажды меня, как бы, посетила мысль. Э, вот что свободное время, да да дай, думаю, э, значит, попробую 1 книжку прочитать. Вдруг, как бы, неплохой окажется, и так затянуло. Так, э, понесло, что в итоге да, я прочитал всё. А, вселенная, как бы, э, прекрасна.
Мгм. Давай. Мгм. Так. Хм. Приятный сюрприз. <laughs> Так. Путешествие началось, да? <laughs> М. Да, там, наверное, много книг идёт в в одной вселенной этой. Или как?
Там немного книг, там их всего 6, ну, которые из-под пера самого, э, не помню, как его по имени. Из-под пера самого Сапковского вышло.
Ага. То есть оригинальная вот эта вот история- это 6 книг получается, да?
Да, это 6 книг, история растянута на 6 книг, но, причём, интересно то, что начинал он как, э, такой автор, грубо говоря, ну, новелл, каких-то коротких историй, и единственное, чем они были объединены- это вот этим 1 персонажем- Геральтом из Ривии, который ходил и решал, значит, вопросы у людей, да?
Мгм. Мгм. Ага, даже так? Ничего себе. Мгм. Это были, получается, относительно не связанные истории, но пер персонаж был просто общий, да?
Это были совершенно не связанные истории, вот, а. Но потом, насколько я понимаю, там коммерческий успех и творческий гений Сапковского, он повелел ему, э, выстроить некое общее повествование, да, и, что самое главное, вписать в него все предыдущие истории. То есть он как бы
Ага. Мгм. Хм. Так. То есть он объединил всё, что было у него до этого, в в свою вот эту вселенную каким-то образом?
Да, да, да. То есть у него там были какие-то, э, какие-то прутья, а он из них соорудил, не знаю, веник или или косу, да, которая в дальнейшем уже представляла из себя эту историю более полноценную, более связанную. То есть, грубо говоря, первые 2 книги- это разнобой, а последующие 4- это уже история.
Ничего себе. Хм, интересный случай! Так. То есть последние 4- это что-то такое одно, одна история, разделённая на 4 части, а первые 2- это абсолютно не связанные какие-то истории, да?
Да, да. Да, да, да.
Хм. Интересно. И скажи, что тебе Ага.
Ну, они скорее были в ф ф формате, знаешь, такого этого, грубо говоря, средневекового повествования. Я так полагаю, он под него и подделывался. То есть там были некие, э, такие персонажи, которые можно вполне назвать архетипами. Да, там, типа, вот, э, значит, поэт, бард, э, вот этот вот ведьмак, э, какие-то там короли, с которыми они взаимодействуют, и они как бы регулярно встречались во всей этой истории. Но при этом именно, знаешь, в формате этого, как это называется, э, ну, этого си си сериала, в котором это сю сюжет длится только в течение серии, а в конце всё возвращается на круги своя.
Так. Мгм. Ха. Интересно. Хм. Интересно, слушай. Хм. Даже так, ха. Да. Слушай, а эти книги, эта вся вселенная, она была очень хорошо продумана, вот до мельчайших деталей? Или, как бывает, что просто, так, поверхностные какие-то истории, хоть и связанные с собой, но без каких-либо таких деталей и персонажей, хорошо прописанных? Вот как было в этой вселенной?
Мгм. Ну, смотри, вот по-настоящему хорошо. Во во-первых, э, надо, значит, разделить: есть вселенные, которые делает 1 человек, и есть вселенные, которые делают, э, значит, творческие коллективы. То есть, например, вселенная, э, "Древних свитков", ну, это, знаешь, может быть, "Скайрим", "Морровинд", вот она продумана до мельчайших деталей по-настоящему. Вот. Но это во многом связано с тем, что там был творческий коллектив, который над ней работал.
Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Ага. То есть не 1 человек за всё это отвечал, целые команды.
Мгм. Вот. А, м, пример, значит, продуманной вселенной, которая была сделана одним человеком- это, а, "Властелин колец" Толкина. Да, "Властелин колец", "Сильмариллион". А, в этом плане как бы, да, была проделана большая работа, то есть он там создал свой язык, грубо говоря. Он, а, что еще сделал?
М. М. Настолько продумано было? Свой язык создал, прямо? Ничего себе!
Ну да. Ну, его е ему ему ему проще было, потому что он как бы по образованию лингвист, то есть ему соорудить язык было раз плюнуть, да. Но тем не менее. Вот. То есть там была своя космогония на тему происхождения мира, и, в общем, много деталей, достаточное количество.
А. Ничего себе! Да. То есть он полностью воссоздал какой-то но новый целый мир, прописанный с но со своим языком, со всем. Ничего себе уникальность! <chuckles> Слушай, м.
Ну да, поэтому Толкин, наверно, и заслужил столь, а, особое место в сердцах людей, а, благодаря вот этой проделанной работе. Сапковский в этом плане, конечно, не так, эм, вдумчив, не так подробен. Есть у него и банальные моменты, а есть моменты тенденциозные, но в целом, в общем, это, ну
Мгм. М. Так. Хм.
хорошо продуманная, там, входит, наверное, в 1 десятку среди вселенных, которые вообще есть в мире, а, и там действительно есть о чём почитать, о чём подумать, а, на какую тему пофантазировать.
То есть пофилософствовать, читая эти книги, можно, да, то есть? Что-то для жизни взять?
Нет, философствовать нельзя.
Хм.
Философствовать нельзя, можно только вот фантазировать в, а, формате фанфика, а философия- это вот к Толкину.
Ага. Ага, интересно. Скажи, а есть что-то вот, какие-то любимые персонажи или любимые ситуации из книг, к которым ты возвращаешься вот из "Этой вселенной", или возвращался раньше? Вот что тебе больше запомнилось, что больше вот в память въелось, ассоциации какие-то?
Мгм. Мгм. А. Вот смотри, к сожалению, эту серию я помнил достаточно поверхностно. Я только вот что с ней связываю, это значит конкретный там отрезок моей жизни, когда я был очень сильно ей увлечен. А в целом, ну, там, конечно, есть, э, достаточно яркие ситуации, возможно, они в чём-то и оригинальные. Но опять же, я говорю, из-за того что они довольно тенденциозны, довольно были в духе времени написаны, а, причем, знаешь, с претензией на то, чтобы соответствовать этому духу времени. По этой причине я как бы не считаю, что о них нужно вспоминать. Всё-таки я за оригинальность.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ага, понятно. То есть это больше всё-таки, именно, с э, моментом жизни связано? Ясно. А скажи, а ты вот когда был поглощен чтением всей "Этой вселенной", у тебя получалось так, что ты прочитывал практически книгу за 1 присест, за день? Или ты всё-таки не терялся настолько сильно в книге, чтобы забыть о времени?
Да да. Мгм. Я ч читал всё свое свободное время, а, поэтому, наверно, можно сказать, что я потерялся в ней окончательно.
Мгм. Мгм. И так вот было со всей "Этой вселенной", да? Ты вот Она тебя вот поглотила, и ты вот в ней существовал, плавал и наслаждался, проводил там время. Да? Хм.
Да. Да. Да да, именно так. Э, ну, в силу того, что написано всё достаточно легким языком, а, русский перевод тем более как бы. Ну, он хороший, по-настоящему хороший русский перевод.
Хм. Мгм. То есть читается она достаточно просто?
Супер просто. Вообще без проблем. А, поэтому оно как бы, ну, я не знаю, м, п прекрасно для восприятия. Идеально, я б даже сказал.
Мгм. М. А скажи, а вот у тебя были зн или есть знакомые, которые тоже в то время, э, были фанатами "Этой вселенной", возможно, или интересовались и тоже читали книги? И вы как-то вместе это обсуждали всё: что, как, кому нравится больше, и так далее?
Мгм. Мгм. Нет, к сожалению, мне не довелось знать людей, которые бы со мной разделили интерес к "Этой вселенной", а, поэтому я как бы только как зритель могу выступать, ну или как слушатель, потому что по "Этой вселенной" люди, допустим, видео часто делают, э, в формате видеоблог, и там бывают какие-то интересные, может быть, соображения, наблюдения. Тут же еще нужно понимать, что фанатское сообщество, оно очень сильно завязано на то, чтобы заниматься спекуляциями по поводу любимой вселенной. Да. И в этой связи как бы, м, иногда подчас фанатские теории, они гораздо более, а, тонкие, э, интересные, ну, с художественной какой-то идейной точки зрения, чем, а, м, сам материал, м, с которым они работают.
Мгм. М. Мгм. Ну да. Определенно. Да. Мгм. Определенно. Да, фана фанатские истории бывают настолько даже сильно продуманные, настолько утонченные, что так и в этой вселенной даже не было предусмотрено отчасти, или они на это не было обращено столько внимания. То есть просто было упомянуто, но впоследствии больше не повторялось. А вот фанаты до мельчайших деталей, бывает, э, разделяют каждый момент, и даже на 1 какую-нибудь главу могут написать еще 5.
Мгм. Мгм. Да да. Это еще ничего. Это, знаешь, это как бы такие фанаты, а, произведений, которые под это заточены в плане этом. Г литература, объективно, так и должна работать со своими слушателями. А вот фанаты, э, компьютерных игр- они доходят до того, что они пытаются найти кусочки информации в игровых файлах, ну, я имею в виду в их названиях, каких-то особенностях текстуры. То есть как бы пределом человеческого
Мгм. Да. Хм. Определенно. Мгм. А. Какие-то отсылки, еще что-то, и Да. Хм.
Да да. В общем, очень, как бы, работа проводится такая, ну, с точки зрения расследователей, очень большая.
Хм. Интересно. Слушай, а вот из всей "Этой вселенной" какие наибольше тебе понравились книги? Вот из 1 части, вот, скажем, первые 2, которые не связаны, или всё-таки вот полноценная история остальных 4 книг? Вот что тебе больше? Или не то чтобы запомнилось, а вот именно приятные более воспоминания, или вот то, что осело у тебя больше?
Мгм. Да. Да. А, 3-4 книги, вот они самые лучшие. А, во-первых, ну, я думаю, что всё-таки у Сапковского был некий такой творческий запал, который у него возник, когда ему, значит, полились деньги, а, за за 1 2 книги, и он был очень мотивирован, чтобы работать. А вот к 5-6 он немножечко схлынул, схлынул. Да.
Ага. Так. Ага. То есть вначале энтузиазма было много, запасов каких-то хватало, и фантазия начала работать вначале. А потом это пришло как в 3 сезон какого-то сериала, где 1 2 самые интересные, а дальше уже всё- фантазии нету, всё повторяется, никакой новизны абсолютной нету, всё банально. Да?
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ну, как бы я не знаю насчет того, что повторяется. Всё-таки сюжет там был дру ну, развивался. Но по тому характеру, как он развивается, по тому, какие сцены, э, были в этой книге, уже как-то было вторично именно с точки зрения культуры. То есть, э, там очевидно, что вот это он всё заимствовал, э, там-то и там-то.
Мгм. Мгм. Хм, интересно. А скажи, а вот в прошлом или в целом за твою жизнь чтение книг, оно занимает большую часть твоей жизни?
В прошлом очень большую часть, в прошлом я всё своё свободное время, э, говорю, э, тратил на книги. То есть вот когда я Сапковского читал, я просто всё своё время помимо сна читал на к и тратил на книгу. А так, в целом, в тот период я свободное время всё тратил на книги, читал читал в транспорте, э, читал там на переменах, э, читал там перед сном. В общем, много читал.
Мгм. Мгм. Так. Ничего себе! М. То есть книга была практически 2 жизнью твоей?
Книги, да, разные, разных ис писателей совершенно.
Слушай, ну, это, конечно, интересно. Да, книга, казалось бы, написанная просто на бумаге, может с так сильно за поглотить человеческий разум и по пог поглотить его в этот вот весь мир, и не отпускать до момента окончания чтения, и даже остаться в его сознании. Слушай, спасибо большое за твою историю, за твои рассуждения! Было очень интересно. Надеюсь на будущие разговоры!
Мгм. Да, это магия. Да, спасибо тебе за твои вопросы. Пока и удачи!